Wa Kak, tapi kenapa aku bingung nih kenapa, Kakak, memutuskan untuk malah nginep di hotel di Hari Nyepi, kan nggak bisa maksimal nih nikmatin fasilitas nikmatin pemandangan gitu, Kak?
<chuckles> Mhm, benar, karena kalau di hotel itu, Kak, masih ada internet ternyata. <laughs>
Ah, gitu, oke oke mungkin untuk
Mhm, masih ada internet walaupun walaupun itu ya, Kak, walaupun gak mmm, gak kenceng gitu ya, tapi tetep ada internet dan karena, eee, kamarnya itu kan bisa dibilang dalam lorong gitu ya, jadi gak ketahuan nih kalau kita hidupin lampu atau enggak.
Mhm.